Sì sì, perché c'era questo momento dove, uhm, quando questi momenti si acutizzavano quindi arrivava il pensiero negativo, non riuscivo a scacciarlo via, perché poi tu più ti focalizzi sul volerlo scacciare e lui più diventa intrusivo, uhm, poi questa cosa mi accompagnava di mal di testa, tipo vertigini, uhm, sensazione di blocco allo stomaco, peso sul petto, ehm, e e io non riuscivo nemmeno a respirare, c'avevo una sorta di fame d'aria. E poi tutta questa cosa si sì, sì, si accentuava. Quindi, ehm, la prima cosa che lei mi ha insegnato e mi ha fornito come strumento dopo poi ho iniziato a fare terapia, perché comunque mi sembrava la cosa più intelligente da fare in quel momento della mia vita, è stata la respirazione. Quindi il primo strumento che mi ha fornito è stata la respirazione, che banalmente dici: "Ma perché non respiriamo tutti?" No, c'è un tipo di respirazione che esatto.
Mh. Ah, giusto. Aiuto. Che brutto. Ah, ho capito. Okay. No, ci saranno delle tecniche di respirazione che hai dovuto imparare, non so se lei stessa te l'ha insegnata, oppure hai seguito un corso.
No, lei mi in quel momento al telefono, perché insomma sono state s de delle serate ravvicinate da questo episodio dove ovviamente era un attimino un po', uhm il corpo era andato un po' in iperallarme, no, quindi era in uno stato dove, uhm ero tesa come una corda di violino, quindi stavo scaricando tutta la tensione, ehm, sia fisicamente che emotivamente e quindi poi ripeto credo che l'ormone della gravidanza non abbia facilitato, uhm, lo stato emotivo.
Sì. Eh no, eh no, perché a te è successo davvero tutto troppe cose insieme <chuckles> e quindi
Mh. Sì, sai, non ero lucida. Ehm, la respirazione invece era un qualcosa che mi faceva rientrare. Ecco, mi lucidiva, mi faceva, uhm, mi fa mi centrava in un certo senso. Quindi ho cominciato con la respirazione quadrata
Ci Ah e in cosa consiste? Perché è quadrata?
che consiste sì nell'inspirare esatto.
E non circolare, che invece è più conosciuta?
Esatto, ehm, consiste nell'inspirare per 4 secondi, trattenere il fiato per altri 4 ed espirare per i restanti 4 secondi. Un'altro tipologia di respirazione molto simile invece consiste nell'inspirare per 4 trattenere per 6 e rilasciare per 8 secondi. Hanno 2 intensità diverse, ti devo di che in un momento più acuto quella di 4, 6, 8 mi aiutava molto di più, cioè mi im riuscivo più a resettare.
Sì. Ah okay, hai percepito questa, mhmm, questa cosa.
Sì. Quella 4, 4, 4, definiamola così, uhm, la uso quando sento che magari sta per arrivare il momento, ma nel picco massimo trovo che quella 4 6 8 sia più, uhm, efficace.